Эм, да. Вернее, муж мне купил кольцо уже немножко другое. Я захотела с камешком. Были б бэ просто такие, знаешь, обычные классические обруча а, н не, ну, золотые, ну, в смысле бе <chuckles> металлические. М. Да. <laughs> Ну, вот, а тут, э, ну, вернее, он, э, знал, что я хочу с, э, <grunts> камнем и, э, на какой-то из, э, приурочил там к какому-то, э, какой-то годовщине или к чему-то такому, э, подарил мне дру ну, с бриллиантом, короче, кольцо. А вот, э а ему мы до сих пор не купили.
Обычные металлические. Мгм, да. Ну золотые. Я имею в виду сплошной металл, моно, металлические. Да, алюминиевые, проволока такая, да, скрученная, да. Ага. Я обычно одна. Мгм. Так, а ему? Так и не купили. А, и не надо вообще. А тебе-то зачем?
Ц нет, да. Ну. Как-то так случилось, понимаешь, то одно, то другое, то пятое, то десятое, э. И не купили. Ну надо, вот хотим хотим, но уже прошло, э, 17 лет, всё никак не купим.
Да что ж такое. Слушай, а нету такого ощущения, что типа: "Блин, это же были наши кольца, мы же с ними женились, мы их одевали друг дружку на пальцы, а теперь эти" у у вам у вас не было задумки ещё раз сыграть, типа, повторить эту историю? Не, ну, понятно, что не всю свадьбу повторить, а прям вот обмен кольцами. Да, момент этот, да-да. Ага.
М, <tsk> не, было просто Ну да, я поняла, вот этот именно момент, да, обручальными кольцами обменяться. Слушай, надо, знаешь, на 20 лет.